Ja, ja, ganz genau. Ganz genau. Aber s jetzt kenne ich hab ich habe auch keine eigenen Kinder, ich habe Stiefkinder und, äh, da kenne ich das, was du erzählt hast, wo man so sich so aussuchen kann, was die Kinder zum Frühstück und zum Mittagessen bekommen sollen. Aber als ich zur Schule gegangen bin, da war das da hat man dann zu Hause gegessen, weil die die Schule war ja früher aus.
Ja. Ja, stimmt. Oder in der Kantine war schlimmes Essen, nicht wirklich nahrhaft und, ähm, wie auch immer meine Mutter gearbeitet hat, sie hat gekocht, um dann wieder zurückzugehen zur Arbeit, um ja, um uns zu schützen für, ähm ja.
Ja. Ja, das, ja, d War 'n anderes 'n anderes, äh, Leben, 'n anderes Ritual. Ja, das verstehe ich. Und das, da kann ich mich noch gut daran erinnern an die an das Haferflockenfrühstück, das ich bis bis heute liebe ich das.
Ja. <laughs> Ja. Und bis heute ist es dein Hauptmahl oder liebst du auch andere, ähm Mittagessen oder Abendessen?
Mittags versuche ich mal nicht so viel zu essen. Ich ich ich mache 'n ganz schönes Frühstück, das mich so bis zum Nachmittag äh, äh, dass ich da rüberbringen kann und dann a das Abendessen ist unser unser großes äh, unser großes Essen, ja, mittags versuche ich mal nicht so viel zu essen. Aber ges gesünder ist ja, gesünder wäre es halt, wenn man mehr mittags isst und weniger abends, aber das das klappt bei uns so nicht.
Oh, siehst du. Wo die ganze Familie zusammen ist, ja. Ah. Weißt du, die Italiener sagen, Abendessen ist gesündeste, also wer weiß das schon? Alles gut. <laughs>
Wer weiß es? Ganz genau. Ja. <laughs> Okay, Anni, jetzt haben wir wieder Spaß gehabt und, äh
Es war mir ein Vergnügen, Aina. Danke schön.
Mir auch. Danke.